Ja, also <sighs> ich glaube, es ist ganz spannend irgendwie, weil manchmal sind Logik und Intuition sehr nah beieinander und manchmal vielleicht auch nicht.
Mhm.
Also, du hattest ja grad zum Beispiel das mit diesen Männern angesprochen. Was mich interessiert, ist, ähm, hast du das Gefühl, dass du das in anderen Ländern schlimmer hast als in Deutschland?
Ah, ist 'ne gute Frage. Also, es kommt drauf an wo. Also, es hm, es kommt drauf an wo. Was ich was ich gemerkt habe, ist junge Männer, denen vertraue ich weniger. Weißt du, wenn's so wenn's so Gruppen von jungen Männern sind, auch so Teenager. Also, auch wenn ich irgendwie in Deutschland bin, da habe ich irgendwie manchmal immer so 'n Mummeln, so: Hm, Vierzehnjährige Grup wie 'ne Gruppe von Jungen. Wenn's irgendwie dann wieder so dreißig Vierzigährige sind oder so was, wo wo 'ne gewisse Reife irgendwie oder wo irgendwie auch so 'n anderes Verhalten irgendwie, äh, gezeigt wird. Also, ich merke, es ist so 'ne so junge Gruppe manchmal, also da da wär's egal, in welchem Land's ist. Also, ich vertraue so jugendlichen Jungs, 14, 15, die dann in der Gruppe dann da sind und irgendwie sich und laut und und und schon sich umgucken nach Zinnober, ja, dann irgendwie ist es egal, wo ich bin.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, also, <clears throat> ich finde das komplett nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ich finde auch nicht, dass man sich dann schlecht der Reaktion dieser Menschen. Also, ähm, es ist ja so, dass dieses Testosteron grade bei jungen Männern viel viel höher ist, dass auch also, diese Reife, was du ja selber schon angesprochen hast, nicht so gegeben ist und in so 'ner Gruppe, dann braucht halt einer durchdrehen und dann kommt dieser Gruppenzwang, das ist einfach nicht so gut. Während, weiß nicht, wenn da jetzt 'ne Gruppe von Opas draußen Backgammon spielt oder so, ähm, also, weder das Testosteron ist da jetzt so unglaublich hoch, noch würde ich die Wahrscheinlichkeit jetzt genauso hoch einschätzen, dass, ähm, wenn einer dieser Opas irgendwie am Rad dreht, dass dann alle anderen auch so unreflektiert und unreif sind und quasi dann auch da mitmachen.
Hm, okay. Okay. Ja, mhm. Ja. Ja. Ja. Ja.
Ähm, von daher habe ich das Gefühl, dass das zum Beispiel so 'n Thema ist, wo deine Logik und deine Intuition eigentlich sehr nah beieinander liegen und, ähm, vielleicht ist es dann auch okay, das einfach zu tun, ohne 'n schlechtes Gewissen zu haben, als was auch immer du dann in dem Moment für richtig hältst.
Ja. Hm.